Ừm, dạo gần đây thì mình bắt đầu nhận ra là mình tháng nào mình cũng tiêu tiền quá tay hết trơn, mình mua quá nhiều thứ, lúc mua á thì mình cảm thấy là rất là cần thiết, nhưng mà sau đó thì lại gần như là không dùng tới luôn và tình trạng này kéo dài chắc cũng phải hơn mấy tháng nay rồi. Ban đầu mình chỉ nghĩ là, à, mình chỉ mua vài món nhỏ để mà tự thưởng cho bản thân sau 1 tháng làm việc cố gắng thôi, nó không đáng kể đâu, tại vì nó cứ cỡ, ơ, 10.000, 20.000 gì đó thôi, nhưng mà khi mà cộng dồn lại thì nó lại là một số tiền khá là lớn. Và mỗi lần mình nhìn lại chi tiêu cuối tháng á thì mình lại cảm thấy là đều cảm thấy mình rất là hối hận và tự trách bản thân rất là nhiều, nhưng mà rồi nha, tháng sau nó cứ vẫn lặp lại y chang như vậy luôn, nên là mình cảm thấy khá là bế tắc với cái tình trạng này, thì không biết bạn có lời khuyên gì cho nó hông ha?
Thôi vậy À! <laughs> Ừm. <laughs> Trời ơi, nghe bạn nói xong cái mình tự nhiên á là mình cảm giác là bất giác nha, là mình thấy là ai hầu như là là con gái tụi mình á ừ, đều là gặp cái tình trạng giống như bạn luôn á, cho nên á là bạn đừng có quá lo tại vì á, là mình thấy là cái vấn đề này á nó cũng tội với lại là hầu như ai cũng gặp phải á. Thì trước khi á mà cho bạn những cái lời khuyên đi ha, những cái đề xuất để bạn có thể là hạn chế mua sắm những cái thứ mà mình không xài tới á, thì bạn cho mình hỏi thêm một chút xíu thôi á, là bạn thường mua sắm mà khi cảm thấy, a, như thế nào bạn ha? Kiểu như là, buồn bạn vui bạn mua hay là vui bạn mua hay là, ừm, lâu lâu bạn mở app mua sắm lên á thì bạn thấy nó chán quá nhưng mà bạn thấy là à, cái này mình cũng cần thì mình thấy nó vui mắt nè, ừ, mình chọn mình mua, thì không biết là bạn bạn, ừm, bạn mua thì nó có cảm xúc như thế nào?
Ừm. Ừm. Đúng luôn. Ừm. Ừm. Thường thì cũng khó định nghĩa được cái cảm xúc khi mình mua sắm lắm. Ờ, mình nghĩ là chủ yếu là khi mình cảm thấy, ờ, mình mệt mỏi, mình, ờ, chán chán này, hay là mình cảm thấy là mình mình mình thiếu động lực ấy, mình cần được phải thưởng cho bản thân hay một cái gì đó là mình sẽ vào app ngay. Và những ngày công việc căng thẳng này, hoặc là những buổi tối chán nản không biết làm gì á thì rất là hay lướt mạng để xem, xem các shop và nhiều khi là xem mấy cái đề xuất. Thì lúc đó nha, mình thấy món gì cũng hấp dẫn hết trơn. Mình có cảm giác là mua một thứ gì đó sẽ cảm thấy là mình đỡ trống rỗng hơn rất nhiều và cải thiện cái tình trạng mà chán nản của mình ngay lúc đó, ngay lập tức luôn. Và mà cảm giác vui đó thì nó kéo dài rất là ngắn, bởi vì khi mà hàng về xong ấy, mình lại cảm giác là "Ủa, mình thật sự cần nó hay không ta?" Xong rồi mình lại cảm thấy là hơi có một chút tiếc tiền ở trong ấy nữa.
Ừ. Ờ. Ừ. Ờ. À. <chuckles> Ô kê, mình hiểu rồi. À. À, rồi, mình hiểu rồi. Nghe bạn nói xong á là mình thấy là bạn chỉ mua vì cảm giác là ờ, cảm xúc của bạn thôi chứ không phải là mua thực sự cần nó, đúng hông bạn ha? Và mình thấy là hồi nãy bạn có chia sẻ á là vào buổi tối, thường là bạn hay lướt mạng xã hội nhiều nhất nè, và sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc là bạn cảm thấy là tự cần phải tự thưởng cho bản thân á, thì bạn hay lướt và hay mua. Ừm, nghe thì có vẻ là giống như là những cái tình trạng mà các bạn gái cũng đang gặp phải bạn ha? Ừ, thì, ờ, cho mình hỏi một chút nữa là những món đồ mà bạn thường mua thì thuộc loại gì bạn ha? Kiểu như là đồ nhỏ, đồ tiện ích hay là quần áo hay là mỹ phẩm trang sức gì á?
Đúng luôn. Đúng luôn. Ừm. Chính xác luôn. Ờ, thật ra thì mình chưa bao giờ giới hạn nó lại cả. Ờ, thường thì mình sẽ, a, mua những đồ mà mình nghĩ là cần thiết, mình nghĩ là cần thiết nha! À, có thể là đêm đó mình lướt, ờ, và mình thấy một cái ốp lưng điện thoại, thì mình thấy là, à, cái ốp lưng của mình hiện tại nó cũng cũ rồi thì mình mua ốp mới, mình thấy giá cũng khá là rẻ thôi. Xong rồi vài hôm sau, mình lướt mình lại thấy, ờ, một cái ốp lưng khác mà nó dễ thương hơn với cái màu sắc nó bắt mắt, nó hiện đại hơn thì mình lại tiếp tục mua. Xong mình nghĩ là mình mới mua cái kia rồi mà mình có cần phải mua nữa hay không nha, nhưng mà mình vẫn quyết định mua. Xong, tại vì mình nghĩ là nhiều khi á, mình, ờ, dùng cái này dơ rồi thì mình thay thế liền, ờ, đến lúc đó lỡ không còn, ờ, khuyến mãi nữa thì sao. Nhưng mà thành ra á, khi mà mình nhận hàng về thì rõ ràng luôn là bây giờ nó tận 2, 3 cái ốp lưng và mình chỉ có một cái điện thoại thôi, nó lại bị dư thừa ấy. Mình đã lo cho tới cả tương lai luôn. <laughs> Mình nghĩ là nó
Ừ. <laughs> Ừ. Ừm. À! <laughs> À. Ừm. <laughs> Eo ừm, những cái điều bạn nói là mình thấy là hoàn toàn, kiểu như là, bình thường á. Trời, trời ơi! Chắc là bịch mà bạn dính vào cái việc là chốt sale của, a, của nhãn hàng hoặc là của cửa hàng rồi. <laughs> Tại vì á bạn thấy là, à, "Bây giờ mà mình không mua á, thì cái cái việc khuyến mãi nó sẽ không còn nữa, mà nó còn khá là rẻ nữa thì bây giờ mình không xài thì bữa sau mình xài chứ có gì đâu" đúng hông bạn ha? <laughs> Rồi, ừ, xì cho mình hỏi á là hồi nãy bạn có chia sẻ là những cái món đồ mà bạn mua á thì nó cũng hông có mắc lắm đâu, cũng chỉ có 10, 20 á thì bạn có cái giới hạn chi tiêu nào cho cái việc đó hông bạn ha? Ví dụ như là "tháng này, ừm, mình chỉ mua tầm khoảng là 1 triệu nè, 2 triệu nè, tháng sau á, mình nếu mà mình, à, sinh nhật của mình thì mình mua tầm khoảng là 3 đến 4 triệu", thì không biết là mỗi tháng bạn có đặt cái giới hạn chi tiêu hay là có mục tiêu tiết kiệm nào cho bạn trước hông?
Khá độc. Đúng luôn. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, thường thì mình sẽ không đặt chi tiêu gì cả, ờ, mình chỉ lướt và mua thôi, xong rồi mình cứ tính hòm hòm trong đầu ấy, ý là tất thứ mình sẽ tính hòm hòm luôn, mình sẽ, kiểu, à, cái này 20, cái kia 30, chắc không nhiều đâu. Xong rồi có những tháng á, như bạn kể nha, nó có thể là đến những cái bữa tiệc về sinh nhật của bạn bè của mình nữa thì mình cứ cứ mua thêm xong rồi đến khi mà mình tổng kết chi tiêu lại thì trời ơi, mình đã dành quá nhiều tiền của mình cho việc mua sắm và mình cảm thấy là thực sự không cần thiết phải nhiều như thế tại vì có những món ở nhà mình nó đã gần như là nhân đôi, nhân ba lên nhưng mà công dụng thì chỉ có một thôi và mình thấy là càng ngày thì mình nó lại càng, à, thêm những cái đồ dư thừa ra, mình thì vẫn không kiểm soát được cái hành vi mua của mình tại vì cứ thấy, ờ, khuyến mãi là mình thật sự không kìm lại được luôn ấy. <chuckles>
À. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Ừ. Ừm, ừm. <laughs> <laughs> Ừ, mình thấy là <laughs> hầu như ai cũng gặp tình trạng giống như bạn luôn đso, cho nên là, ừ, mình thấy là nó điều đó là nó cũng hơi bình thường một chút xíu ấy, nhưng mà hông sao đâu. Ờ, vậy cho mình hỏi một chút á là bạn cũng hay mua online bạn nhỉ? Kiểu như là, cứ lướt lướt thấy, kiểu, khuyến mãi rồi, kiểu, giảm giá hoặc là thấy nó đẹp đẹp thì bạn mua chứ bạn cũng đâu có hay đi ra cửa hàng trực tiếp để mà xem đâu, đúng hông?
Đúng luôn. Đúng. Đúng luôn, chủ yếu tất cả mọi thứ là mình sẽ mua online, tại vì mua online quá tiện luôn, chỉ cần vài cú chạm là xong, nhiều khi mà bạn còn được áp mã nữa, áp mã giảm giá thì nó sẽ càng càng ngày càng ít tiền hơn thì, ờ, mình nghĩ là mình biết đó là chiêu trò của, ơ, marketing thôi nhưng mà mình vẫn bị cuốn theo. Mua trực tiếp nha thì mình còn đắn đo, chứ mua online á thì nhanh lắm, mình ít suy nghĩ và mình đưa ra quyết định nhanh lắm.
À. Ừ. <laughs> <laughs> Đúng rồi. <laughs> <laughs> Rồi, mình hiểu rồi, thì hông biết á là ừm, mình thấy là bạn có một cái rất là tốt này là bạn nhận thức được là cái việc mà bạn mua sắm nó đang bị thả ga quá và nó không có phù hợp với lại cái chi tiêu của bạn á, thì á không biết là bạn đã thử cách nào để mà giảm mua sắm trước đây chưa?
Đúng luôn. Ờ, mình đã từng tự nhủ <laughs> tự nhủ với bản thân mình là không mua nữa, nhưng mà nói vậy thôi chứ cũng chẳng có kế hoạch cụ thể gì. Có lần nha, mình đã thử xóa cả app mua sắm luôn, nhưng mà vài hôm sau á, mình lại tải lại, tại mình nghĩ là "Ôi! Cũng gần đến ngày đôi rồi, chắc là sẽ có nhiều đơn săn sale lắm đây!" Và mình cũng đã từng cố gắng tránh xem hết tất cả các quảng cáo, nhưng mà mạng xã hội mà bạn lúc nào nó cũng sẽ hiện lên những cái mà mình cần thôi. Nên là đúng rồi, nên là nói chung là mình vẫn chưa thực sự tìm được một cái cách nào mà nó hiệu quả với mình hết trơn.
<laughs> Ừ. <laughs> Ừ. Ờ. <laughs> Ừ. <laughs> Nó cám dỗ bạn, đúng hông? <laughs> À, rồi, mình hiểu rồi. Rồi sau khi nghe bạn nói xong á, thì mình cũng có một vài cái đề xuất, để có gì á mà có thể giúp bạn được hạn chế cái việc, ờ, mua sắm những cái thứ mà không cần thiết mỗi tháng ha. Đó, thì, ừm, cũng giảm, a, chi tiêu cũng như là giảm chi phí cho bạn nữa á. Thì đầu tiên nha nha thì mình nghĩ là, ờm, trước hết á, thì việc mua sắm mình thấy là không phải là cái việc là bạn cần phải, ơ, cấm đoán nó hay cái gì cả đâu, ừ, rất nhiều người là cố giảm mua bằng cách là cấm luôn nhưng mà điều đó nó hay phản tác dụng lắm á bạn. Cho nên thay vào đó á, mình gợi ý bạn là tạo khoản trễ giữa việc mua và bấm mua, ví dụ như nha, ừm, bạn, à, thấy cái ốp lưng này nó đẹp, đúng hông? Bạn cứ cho vào cái giỏ hàng đi, nhưng mà bạn đợi là tầm khoảng 20 đến, a, 48 giờ đi. Đó, xem thử là bạn, ừm, bạn có thực sự là cần hông? Đó, tại vì khi mà bạn quay lại bạn xem á, là bạn có thể tự vấn cho bản thân mình á, tự hỏi là à bạn còn muốn mua nữa hay không? Thì bạn nghĩ là, ừm, ừm, thử cái cách này nó có ổn với bạn hông bạn ha?
Ừm. Ừm. Đúng. Ờ. Ừm, mình thấy quy tắc này nghe khá hợp lý. Ờ, mình nghĩ đây cũng là vấn đề lớn nhất của mình, tại vì có nhiều món mình vua mình mua ấy, vì cảm xúc lúc đó thôi, mình ra quyết định rất nhanh luôn, chỉ cần coi quảng cáo là bấm mua luôn. Và chứ sau vài ngày là mình đã nhiều lúc mình quên là mình đã mua cái đó luôn, là mình nghĩ là nếu mà mình chờ thêm thì có thể là mình sẽ không mua đâu.
Ừ. Ừ. <laughs> Đúng rồi. Thì đó, <laughs> với lại á, bạn có chia sẻ là do cái cảm xúc của bạn mà, với lại là mình cũng x ưm, mình nghĩ nha là bạn không cần phải tự trách quá là nhiều, ừ, mình, à, thấy á, là bạn có thể làm thêm một cái việc nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là nếu như bạn lỡ mua rồi nhá, thì bạn ghi lại những cái món đồ mà bạn đã mua trong cái lúc bốc đồng nè. <laughs> Đó, ờ, bạn chỉ ghi lại cái lý do và cái cảm xúc lúc đó thôi. Đó, để có gì là bạn cũng hiểu rõ về cái bản thân mình hơn á, cũng không phải là để trách mình hay gì cả đâu, mà là cái cảm xúc lúc đó là mình như thế nào khi mà mình mua cái món đồ này, là mình vui nè, mình buồn nè, và lý do tại sao là mình vui mình buồn để mình mình giải quyết được cái gốc rễ của cái nguyên nhân đó á bạn, thì bạn thấy là bạn có làm được không bạn ha?
Ừm. Ừm. Ừm. Hay nhỉ. Ừm, mình thấy hay nha. Mình chưa bao giờ làm điều này trước kia luôn, tại vì mình chỉ có mua và quên thôi, nhưng mình nghĩ là mình nên ghi ra theo như bạn khuyên thì sẽ, a, dễ dàng kiểm soát mọi thứ hơn ấy, mình thấy khá là bổ ích luôn.
Ừ. Đúng rồi. Ừ. Đó, với lại á là, ừm, bạn có những cái cảm xúc nó hơi, gọi là, bộp chộp á. Ừ, thì, à, thay vì những cái, a, cảm xúc như thế thì bạn có thể, ừm, làm những cái hoạt động khác á bạn. Đó, bạn có thể là mình sử dụng 2-3 phương án xả stress khác rẻ mà miễn phí hơn cái việc là bạn cứ mua đồ á. Ờ, bạn có thể là đi bộ tầm khoảng là 10 phút nè, kiểu, nếu mà bạn cần phải mua một cái gì đó nha, hoặc là bạn đang cảm thấy là trong người của mình nó bứt rứt quá thì thôi cứ để cái điện thoại sang một bên, hông có cầm nữa. Đó, đi bộ tầm khoảng 10 phút để mà đầu óc của bạn nó được, ờ, gọi là, nghỉ ngơi nè, xả stress hơn, rồi tắm nước ấm hoặc là, ừm, ờ, viết nhanh, a, những cái dòng mà bạn thay cảm thấy là, ừm, bạn đang cảm giác như thế nào nè. Hoặc là bạn có thể để im, thả trôi bản thân, nghe nhạc và không làm gì cả. Đó, miễn sao là không cầm điện thoại trong cái lúc mà cái cảm xúc mà bạn đang kiểu dâng trào á. Ừ, thì không biết là bạn có thấy hợp lý hông bạn ha?
Ừm. Ừm, hay nha! Ừm. Ừm. Hay nha! Ừm, ờ, mình nghĩ là vấn đề của mình á là mình đã quá phụ thuộc vào, ờ, cái thói quen mua sắm cũng như quá phụ thuộc vào việc lướt điện thoại, mình nghĩ là cứ mỗi lần căng thẳng thì chỉ có điện thoại và mua sắm mới có thể giải giải thoát mình khỏi những cái cảm xúc đó thôi mà mình vô tình xem nhẹ đi những cái liệu pháp khác, mình cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ phải đi bộ khi mình căng thẳng cơ, nhưng mà có lẽ mình sẽ thử.
Đúng rồi. <laughs> Ừ. Ừm. Ừ, mình nghĩ là nó cũng sẽ giúp ích được cho bạn ấy, tại vì nó cũng không có làm bạn là tốn nhiều chi phí nè, và nó cũng là một cái cách, ờ, để cho cái đầu óc của bạn á nó được, ờ, nghỉ ngơi nhiều hơn. Thì cuối cùng nữa thì bạn có thể là đặt những cái ngân sách và danh sách mua trước khi mà đưa ra quyết định á, kiểu, như là liệt kê những cái gì mà mình cần phải mua chứ không phải là, ờ, lướt rồi mới tìm hiểu là những cái gì mà mình nên mua. Đó, thì không biết là ừm, ừm, mình nghĩ là cái cách đó cũng rất là hữu ích cho bạn á cho nên là cũng xin chúc bạn là thành công trong cái việc á là hạn chế được những cái, a, việc mua sắm không cần thiết ha.
Ừm. Ừm. Ô kê. Ừm. Cảm ơn bạn nha!
Ừ, chào bạn nha!